อือ ล มัน มันเป็นผลงานที่น่าทึ่งมากเลยค่ะ เพราะว่ามันเหมือนแบบว่า เออ ได้ตีพิมพ์ แล้วก็เหมือนแบบว่าเป็น นิ ทานที่เหมือนแบบเอาไป เอา นำเอาไปสอนเด็ก ๆ แบบรุ่นนั้น ได้ อะนะคะ แล้ว เอ่อ อยากจะยือ อยากจะรู้เหมือนกันอะเนาะ ว่าตอนที่คุณเหมือนได้รับเนื้อเรื่องมาอะ แล้วคุณ จินตนาการ ในหัวยังไงว่า เฮ้ย เด็กเลี้ยงแกะจะต้องมีแบบนี้ จะต้องมีสีสันแบบนี้ หมาป่าจะต้องมีลักษณะแบบนี้อะค่ะ คุณ คุณคิดภาพยังไงในหัวถึงจะได้ออกมาทั้งเล่มอะค่ะ?
ขอบคุณค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ คือในสมองไม่มีอะไรเลยนะคะ ว่างเปล่ามาก เพื่อนก็บอกว่า อา ถ้านึกไม่ออกนะ ลองไปดูเนี่ย ไป ไปหาใน อ่า เว็บไซต์นะ ที่เขามีแบบนิทานเด็ก ว่าเขาวาดแกะยังไงนะคะ แวก วาดหมาป่ายังไง แล้วก็ไปดูการ์ตูน ที่จะมีพวก พวก เอ่อ แอนิเมชัน ใช่ไหมคะ ที่มีแกะหรือว่าหมาป่า แล้วก็มาจินตนาการดิไซน์เป็นของตัวเราเอง อาจจะปรับเอาของทางนู้นทั้งนี้มาหน่อย มารวมเป็นดิไซน์ของเราเองนะคะ แบบนี้ อือฮึ
อ๋อ พอเข้าใจแล้ว หมายถึงว่าคุณเนี่ย ก็ไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ เหมือนที่เพื่อนคุณบอกให้ไปเนาะ แล้วคุณ ก็ เลยเหมือนแบบเอามาปรับใช้ให้เป็นรูปแบบของตัวเอง โอ้โฮ อันนี้ก็คือ ก็อารมณ์ศิลปินน่ะแหละค่ะถึงจะทำได้ แล้ว อ่า นะ นิทานเล่มนั้นน่ะค่ะ นอกจากนิทานเล่มนั้นแล้ว คุณยังได้มีโอกาสทำงานอื่น ๆ อีกไหมล่ะคะ?
อา ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ